Oye, fíjate que, eh, no sé si te haya pasado, te que algunas veces hay relaciones que te terminan dando una muy buena lección o, incluso, una muy mala lección, y te termina afectando de diferente forma, tanto emocional, y física, e incluso sentimentalmente, eh, ¿a ti cómo te afectan a tus relaciones un cambio personal profundo?
Fíjate que se me hace superimportante lo que dijiste ahorita, por ejemplo, cuando yo estaba en el tiempo, no sé, de la adolescencia, que que te digo, secundaria y prepa, como que le prestaba mucha atención a mis amigas y yo pensaba como que tenía un 1000000, de amigas. Entonces, claramente me siempre mi abuelita me decía mi mamá de que los amigos se cuentan con los dedos de la mano y es totalmente cierto. Tal vez, en aquel tiempo yo decía de que no, yo tengo mil amigas y todas van a estar para mí. Pero, me acuerdo que, a mí me gusta mucho nadar. Entonces todo ese tiempo, pues, nade, estaba en mi equipo y así hasta que un día resulta <chuckles> que estábamos haciendo clavados para ver la técnica y todo esto, y que me resbalo. O sea, de del banquit sí, y haz de cuenta que del banquito donde te vas a agarrar, o sea, para aventarte el clavado, ajá, para brincar, me resbalé de allá arriba y entonces haz de cuenta que me pegué como en uno de los filos del banco y luego caí, pues, en, o sea, en el piso, bien feo. O sea, de verdad no sabes el dolor que sentí horrible. Y, obviamente, pues, me lastimé la espalda. No podía moverme en ese momento, no podía caminar, o sea, yo dije: "Ya me quedé paralítica". <laughs>
Ajá. Mm, entiendo. Ajá. Ajá. Ah, órales, ujú, a la torre. Para brincarte, ujú. A la torre, ajá. Ajá aja al oye pero pero, o sea, ¿te terminaste pegando, te caíste, literalmente ya, se nos, o sea, sentías las piernas, sentías los brazos, sentías todo bien, pero, no te podías parar, no los podías mover? ¿O cómo?
Ajá. Sí, sí, sí, no podía moverme. O sea, yo creo que, el neurólogo lo que me dijo fue que yo creo que me pegué en uno, o sea, en los nervios de la espalda y como que fue tan fuerte el golpe, que yo creo que se me inflamó, porque mira, yo podía como sentir, obviamente, sentía las piernas y los brazos y así, pero, no podía moverlas. Y me acuerdo que me haz de cuenta que yo llorando y estaba yo yo mi preocupación era de que, o sea, ya ya me quedé sin caminar. Entonces
A la torre, ajá. Ajá. Sí, valió queso dijiste. <laughs>
no, o sea, de verdad, yo, para mí era lo máximo los deportes en ese momento, y yo dije: "Mi vida ya se acabó". O sea, te lo juro que todas las ideas como que pasaron súper rápido en mi cabeza y yo yo así de que llorando de que es que no siento mis piernas, me duele mucho, o sea, me duele, pero, no la siento. Y ya me acuerdo que, eh, ya todos mis compañeros, eh, pues se salieron, me ayudaron igual el entrenador y le llamaron a mi mamá, o sea, para llevarme al hospital. Y yo me acuerdo que yo no, o sea, yo dejaba yo, o sea, era de que estaba tan desesperada gritándole y diciéndole: "Mamá, o sea, ¿qué voy a hacer si no vuelvo a caminar en mi vida?" Y era como que empecé a mover ya después los dedos y dije bueno ya, o sea, ya cuando iba como la ambulancia, eh, porque sí me asusté bastante. Entonces era de que, también estaba sangrando en la, o sea, en las piernas porque, me había raspado, pero eso, pues, ni me preocupaba. Yo dije, bueno, eso equis, pero sí fue como muy s mucho susto para mí. Entonces, te cuento esto porque después, obviamente, el doctor me dijo de que vamos a hacerte una resonancia, a ver cómo están tus nervios, a ver si se inflamaron, a ver cómo está tu columna, la cadera y así. Entonces, yo, pues, en ese tiempo dejé de ir a la escuela porque, o sea, te lo juro, andaba así de ruedas de que no podía moverme, me dolía bastante cuando me movía. Y ahí fue cuando vi que mis amigas, eh, las que sí eran mis amigas de verdad, que luego me di cuenta, me iban a visitar
Sí. Ujú, entiendo. Sí, sí, sí. Ajá, se te pasó un poquito. Ujú. Ajá. Ah, la torre trajo trajo experiencia de vida todavía esto. A ver.
sí, entonces, haz de cuenta que ellas iban a visitarme, me preguntaban cómo estaba. Ellas sabían que estaba sufriendo, pues, porque no podía ir al ir al entrenamiento. La escuela, pues, me daba igual igual, o sea, me iba siempre bien en la escuela, no era como que me preocupara tanto, pero, me acuerdo que pronto iba a haber una competencia y yo, pues, obviamente, no iba a poder asistir, eso me podía bastante. Y entonces, ahí fue como mi por ejemplo, mi equipo. Fue como, oigan, iban a visitarme, eh, me llevaban cosas. Hasta mis amigas era de que, oigan, venimos a una pijamada contigo, o venimos a ver películas juntas. Como que demasiado hicieron ese tema de la presencia y otras que según yo eran mis besties forever, o sea, rara vez me preguntaron cómo estaba o rara vez fueron a verme.
Sí. Mm, okey. A la torre. Entonces, oye, pero, qué duro, ¿no? Realmente de que, o sea, al final de cuentas fue un caso demasiado delicado para ti, no me imagino realmente la desesperación que sentiste al momento de n de no poder mover las los piernas y todo eso, literalmente, lo único que pensastes fue lo peor y, pues, se comprende también por cómo pasaron las cosas. Y y, realmente, el el golpe tan fuerte que terminaste dándote al ver de que esas personas que pensabas que: "Ah, no, si me pasa algo, siempre van a ser para mí, mis mejores amigas por siempre", y no sé qué y sabe qué más. Fue literalmente una cachetadota la que te metieron, dándote cuenta de que realmente no contabas con ellas para nada, porque al final de cuentas, ¿qué les costaba exacto eso? Pero, pero bueno, ahora sí que gracias a Dios se te dio la oportunidad de que todo salió bien. Ahorita me imagino que estás bien, a lo mejor y tienes alguna algún tipo de secuela, pero pues no no comparado con no poderte caminar.
Sí. Mucho. Sí. Justamente. Sí. Fíjate que con el frío con el frío cada vez que, por ejemplo, me acuerdo que fuimos hace, no sé, cuando pasó eso como a los 2 o 3 años fuimos a la nieve y de verdad era un dolor tan horrible el que yo sentía, o sea, como que mis nervios, o sea, las terminaciones nerviosas, yo no creo yo no sé si quedaron mal o o alguna secuela que también me quedó en los huesos. No te cuida porque, no me fracturé nada, pero sí quedé lastimada y ya después de eso tuve que tomar bastante terapia porque, sí me dolía mucho. O sea, imagínate que hasta sentarme para ir al baño o así era como un dolor tan insoportable. Y me acuerdo que cuando fuimos a la nieve yo le decía a mis papás, no, es que me duele mucho, o sea, ni siquiera poder hacer como actividades y te estoy hablando que ya eran 2, años, o sea, ya había pasado bastante tiempo.
Ajá. Ajá, están delicadas, ujú. Ajá. Mm, okey. Ajá, ya había pasado, sí, sí, sí, era mucho. Oye oye
Ujú. Y aún así como que me quedó eso.
ajá, oye, y a pesar de todo esto de que, bueno, tuviste una mala experiencia relacionado con personas muy cercanas, pero, también encontraste a otras personas que que no pensabas que te iban a apoyar hacia tu alrededor, a lo mejor incluso a la distancia de que te hablaban y todo eso. O hubo, no sé, a lo mejor tuvistes incluso como que alguna conversación de que fue, o sea, especial hasta cierto punto o difícil, o incluso te liberó de algunas personas que, bueno, en caso de tus amigas, me imagino que sí, ¿pero, hubo algo más aparte de eso?
Sí, fíjate que también yo era como que algunas amigas que yo, o sea, conocidas más bien, que yo pensé como que ni eran mis amigas reales, como que yo decía: "Ah, sí, sí le habla a ella", pero, pues, equis, o sea, no somos tan amigas, pero yo creo que para ellas sí era su amiga, porque te cuento que, eh, mis amigas de la prepa éramos éramos un grupito como de 5 niñas, que todavía me sigo hablando muy bien a la fecha con ellas, pero tenía otro grupo que eras ellas eran como un poco más populares, que yo te digo que eran como mis mejores amigas, obviamente todo cambió cuando me pasó este accidente, porque mis amigas, eh, las que te digo del grupito, ellas me decían mira ellas no son tus amigas, ellas solamente quieren estar contigo, pero si te llega a pasar algo, no van a estar contigo y yo no entendía, igual mi mamá me lo decía, entonces, hasta que me pasó esto fue que yo, pues, entendí que realmente
Ajá. Ujú. Sí. Mm, entiendo. Ajá. No hombre, no puede ser. <chuckles> Ah, abriste los ojos tal cual, ujú.
así es, entonces, había veces en que yo hacía cosas, por ejemplo, de que, ay, no sé, vámonos de pinta o hay que salarnos la escuela o así, y yo decía, bueno, pues, qué tienen, o sea igual soy lista, no creo que me afecte tanto, y a veces me salía, eh, o sea, porque decía, bueno, vamos a hacer algo cool con mis amigas, pero obviamente no, o sea, simplemente era porque querían llamar la atención o se querían ir de, no sé, a algún lado al cine o así, eh, o a tomar, o sea, cosas así como muy tontas, que ya después me di cuenta de que obviamente no eran mis amigas y estas niñas que te digo que eran como más conocidas, se portaron tan bien conmigo, o sea, fíjate que había veces en que hasta me llevaban como, no sé chocolates, galletas, eh, cosas a mi casa algunas películas que yo decía: "Ay qué padre".
Ajá. Sí. Ujú, sí claro. Sí, pues, sí, y más que nada se agradece un gestito así, porque, al final de cuentas estás, pues, la verdad es que pasaste una una situación demasiado delicada, que me imagino que hasta cierto punto te te quebró mentalmente de muchas formas. Y y, más que nada, algo que que me gustaría saber es, ¿cómo fu cómo hiciste, o cómo fue que fortaleciste esa relación, eh, ahora sí, con estas amigas? Porque, dijiste algo súper importante antes, de que yo ni siquiera las consideraba a mis amigas, pero, al parecer ellas yo yo para ellas sí era su amiga y hasta cierto punto, sí se escucha demasiado triste. Eh, ¿cómo cómo? Ajá, pero, ¿cómo cómo cómo quef cómo que fue fortaleciste, eh, esas amistades, más que nada? Y otra cosa que que me queda dudita, que no sé si me lo puedas sacar tú en este momento, de que, ¿tú seguiste insistiendo a esas personas que viste que se apartaron de tu camino y te diste cuenta que realmente no no como que no te iban a dar ese apoyo, o tal cual dejaste? ¿Sabes qué? ya me di cuenta que tú ustedes de plano no son mis amigas, siguen con su camino, yo sigo con el mío y, pues, sin rencores, cada quien por su lado.
Mucho, sí. Ay, sí. Demasiado triste, de verdad, <laughs> fíjate que Fíjate que sí, yo dejé de insistir, dejé de, o sea, de preguntar, porque obviamente, había un punto en que yo me sentía sola, me sentía triste, me sentía que, pues, no podía ir a entrenar. Sentía como que estas niñas, pues, ni siquiera un mensaje al inicio, sí, pero, te digo que ya después con el tiempo, yo tenía que ir a terapia.
Ajá.
Mi mamá a veces iba y me dejaba, a veces se quedaba conmigo, pero los días que ella iba y me dejaba, tenía a mis amigas que se quedaban conmigo en la terapia, o sea, literal, toda la hora y era de que casi iba todos los días, entonces al inicio, ya después era como más esporádico. Pero, ya después que yo vi que estas niñas, pues no, o sea, ni un rastro de ellas, nada. Eh, me acuerdo que una de mis amigas me dijo: "¿Ves? Te dije", o sea, qué bueno que, o sea, qué mal que aprendiste por esta parte, pero, qué bueno que te diste cuenta, así justo lo que dices, o sea, que te quitaste como la venda de los ojos de saber que no son tus amigas, porque, todo el mundo lo veía, se ven que son falsas. Y yo así como que, bueno, sí es cierto, o sea, me costó trabajo como al inicio, pues, saber que, pues, que no son tus amigas porque, tú sí piensas que lo son, pero, te digo que también de las otras niñas que eran como para mí solo conocidas, que yo les hablaba bien y todo, pero, pues, yo no las consideraba mis amigas y ellas a mí sí. Entonces, fíjate que al inicio sí, <chuckles> sí, sí sentí feo, porque, me acuerdo que una de ellas me hizo como una canastita que me puso, mira, hay palomitas, me puso chips, o sea, me puso, como hasta gomitas y varias cositas, y me dijo un día: "Mira, ten para que te sientas mejor, ahorita que no puedes hacer nada". Y yo, "Ay, qué linda, muchas gracias". Y así como que dije, bueno, qué cool, porque, pues, apenas si somos amigas, o sea, como conocidas, y entonces, me acuerdo que mi amiga, la que, pues, sí era muy cercana a mí, me dijo: "Oye, que te dio esa canasta", y le dije: "Ah, sí", y le mandé una foto. Y me dijo, es que me dijo que ella, pues, te lo hizo porque, de verdad te aprecia mucho, y si supieras lo que tú dices de ella, y le dije: "No, ni digas nada, que sí me sentí mal". Y me sentí bien mal, dije: "Ay no, me sentí como una mala persona". <chuckles>
Sí. Uh. Sí, nada. A la torre. <chuckles> Ujú, sí. Mm, okey, sí. Ajá. Ajá. A la torre. Ajá, sí, sí, sí. <laughs> Pues, es que, bueno, eh, hasta cierto punto hay que ser sinceros de que todos estamos viviendo por primera vez, todos cometemos errores. A veces es muy común que no pretendemos apreciar personas que realmente, eh, muestran un un interés genuino hacia nosotros. Y, pues, bueno, es parte de, eh, me imagino que después de esto aprendistes a valorar diferentes amistades, incluso te abrieron los ojos para darte cuenta de esas amistades que realmente n no te beneficiaban en nada, al contrario, solamente te quitaban. Y, pero bueno, eh, oye, ¿tú tú qué recomendación le darías a alguien porque, está pasando un cambio como que para tratar de seguir cuidando sus vínculos sin traicionarse a él mi ah, e ellos mismos? ¿A qué me refiero? Eh, por ejemplo, justo lo que te pasó contigo y relacionado con tus otras amigas, eh, de que te diste cuenta de que las cosas no funcionaron, pero, también sufristes un cambio, ahora sí que a la mala, pero, no te terminaste traicionando a ti misma y seguiste tu camino, ahora sí que fuera de esas amistades. Eh, ¿tú qué le recomendarías a ese tipo de personas como que batallan en soltar ese tipo de vínculos que, a final de cuentas, no no te sirven para nada?
Ay, no. Justo, sí. Claro. Fíjate que, es abrirles los ojos y tal vez, a veces pueden pasar como situaciones muy difíciles, o sea, te digo lo que me pasó a mí, o puede pasar otro tipo de situación, que es cuando te das cuenta, por ejemplo, uno de mis mejores amigos, yo siempre le digo: "Esos amigos que tienes no te convienen", o sea, me siento como una mamá con él, porque él a veces sí me lo dice de que: "Ay, sí, mamá", quién sabe qué, y yo, es que de verdad, o sea, mira, los tipos, eh, o sea, por ejemplo, mi amigo es supertrabajador, él es muy o sea, así como que le gusta, pues, trabajar y andar como viendo negocios y todo eso, muy productivo. Y también le gusta hacer ejercicio. Entonces, estos chavos, mira, no hacen ejercicio, se la pasan tomando, a veces usan sustancias que pues, no. Y entonces, yo sí le digo: "Deberías de alejarte de ellos porque no te están dando absolutamente nada bueno, o sea, que te sirva la experiencia que a mí también me pasó, que son amigas falsas". Y entonces, es difícil, al inicio como que se den cuenta, siento que tienen que a veces pasar por, no sé, dicen: "Uno no aprende en zapatos ajenos", como que siempre tienes que aprender para que te pasen las cosas, y siento que es importante, a veces como escuchar a a un amigo, o a otra persona afuera, para al menos, hacer un poco de conciencia, ¿no?, como de que, pues, no se, darte cuenta que no es un buen ambiente para ti.
Ajá. <laughs> Sí. Ajá, entiendo, ujú. <chuckles> Prohibidas. <chuckles> Sí, sí. Ajá. Ajá. Sí, claro. Ujú. Sí, claro. Y totalmente eso que dijiste, de que, a final de cuentas, eh, diferentes experiencias te terminan abriendo los ojos, para bien o para mal, y, pues, es parte de, nadie es perfecto, todos cometemos errores, algunas veces no, pues, sabemos apreciar, otras veces no nos saben apreciar a nosotros y, pues, es parte de la vida, son ex son experiencias que nos van a servir para madurar y, ahora sí que para el futuro. Oye, pues, la verdad que muchísimas gracias por la plática. La verdad, me gustó muchísimo. Y, pues, más que nada, sí sí me quedé con esa <chuckles> con esa partecita que sí se me hizo un poquito triste, pero, pues, bueno, no pasa nada. Ojalá que tengas bonita tarde y que todo te siga yendo superbién.
Sí. Justamente. <chuckles> Ay, gracias a ti también por escucharme, me gustó también bastante la plática, y pues, ojalá que habremos pronto. Que estés muy bien.